Sì, effettivamente, uhm, questa cosa è corretta, però, volevo chiederti un'altra cosa. Abbiamo parlato di, uhm, ragazzini, quindi, mhmm, diciamo quasi bambini, dove i genitori comunque, uhm, devono vigilare ed è giusto che lo facciano. Ma secondo te, poi, quando si diventa grandi e si è ancora con i propri genitori dentro casa, lì invece come, secondo te, andrebbe gestita la privacy, per quanto riguarda, appunto, telefonini lasciati in giro, curiosità dei genitori? Oppure, magari, se ci sono conflitti in casa dove, magari, un genitore per preoccupazione, ecco, può violare la privacy, secondo te, in questo caso cosa bisognerebbe fare?
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah, vabbè. <chuckles> Allora, qua si entra in un territorio diciamo, uhm, di propria invasione di privacy, perché in questo caso la privacy esiste e, uhm, diciamo non è neanche così spinoso come territorio, appunto, perché, ehm, la preoccupazione di un genitore, giustamente per quanto poi possa prolungarsi anche veramente fino a uhm, ai 50 anni, ai 60 anni del figlio, fin quando si è in grado, diciamo, ehm, a volte è rischioso. Nel senso che si deve mhmm, ecco, f è proprio il discorso che facevo prima del lasciare le redini. Quindi, essere in grado di capire quando mollare il colpo. Quindi, uhm: "Siamo preoccupati magari per il figlio perché a adolescente", o appunto addirittura a volte adulto, quindi, stiamo parlando magari di ventenni e passa. Uhm: "Siamo preoccupati che si stia lasciando con la ragazza, uhm, e vogliamo sapere perché non ci comunica niente." Uhm, io diciamo che primo mi farei, uhm, un esame di coscienza del perché, magari, tuo figlio non non ti parla, uhm, e magari non non si sta aprendo. Se poi è una cosa de uhm, sporadica che magari non ti sta raccontando solamente quell'episodio, è perché magari no non ha voglia in quel momento di parlarne effettivamente, quindi non ne farei un dramma. Quindi
Mh-mh. Okay. Cioè, non si vuole confidare, così <chuckles>
Esatto, magari aspettare un attimo il tempo, poi se lo farà bene, se no direi niente, perché credo che neanche i genitori dicano tutto ai propri figli quindi, uhm, credo che sia legittimo. Ehm, se poi effettivamente il figlio non si confida mai, lì c'è un problema, purtroppo, di comunicazione tra il genitore e il figlio in generale. Quindi
Quindi Però in ogni caso è una mhmm, cioè, in quel caso diciamo che, uhm, entra in gioco anche la legge sulla privacy, d mhmm, anche nell'ambito domestico, secondo te?
Certo.